Hello, xin chào bạn.
Hello, xin chào bạn nha. Ngày hôm nay bạn thế nào rồi?
Thì Ôi trời, thì, ờ, hôm nay chán quá là chán cho nên là mình định, ờ, đ cuối ngày hôm nay đi xem một bộ phim, còn bạn thì sao?
Chán lắm luôn à? À. Uầy! Mình thì cũng vừa mới xem phim phong. Thành ra là khá là thoải mái, kiểu, lúc đầu cũng hơi áp lực một tí, hơi chán chán, thành ra là muốn đi xem phim, thế là đi xem phim xong thoải mái hẳn.
Âu. Ừm hứm. À. Bạn, a bạn, a bạn vừa xem phim gì hay hông?
Mình vừa xem phim, ơ, The Accountant phần 2. Khá là hay, đánh nhau rất là nhiều, máu me be bét. <chuckles>
Ừm hứm, hay hả? Ồ, vậy hả? Nhưng mà xem những cái, a, phim đó thì bạn có nghĩ là, sao ta, nó bạn có sợ hông? Kiểu, lo lắng và sợ hãi gì hông?
Nó ảnh hưởng xấu à? À, thật ra thì là nếu mà bạn xem phim ma nhá, mình sẽ thấy là sau khi xem ma ấy, thì khả năng là đêm đêm muộn muộn như này không dám thức một mình đâu, và cũng không dám ngủ một mình. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ồ, vậy luôn á hả? Thanh niên nhát gan vậy?
Không, ý là không phải mình mà mọi người khác. Còn mình thì xem thấy thích mà. <chuckles>
Ừm. À, ô kê. À, vậy hả, mà nh nhưng mà chắc là người khác đó là mình đó. <laughs> Kiểu, kiểu, giống như, nhưng mà đặc biệt nha, khi mà, kiểu, giống như là, hồi còn trẻ á, mình gan lì lắm, mình hổng có sợ. Mình xem phim ma á hả, ở ký túc xá mà, kiểu, giống như là, cái thời điểm đó là, sao ta, mọi người về quê hết á, hè á, một mình mình ở ký túc xá, tắt đèn, rồi sau đó là xem phim ma. Ghê hông?
Ừ, ừ. À. <laughs> À, như nào nhỉ? À, à, à. Đúng rồi, đúng rồi. Nó bạo, đúng không? À, mọi người về quê hết à? Uầy! Thật ra thì mình xem phim ma thì mình lại không thích xem một mình nhá, không phải vì mình sợ, mà mình thích, kiểu là, cảm giác hét ấy. Kiểu, mọi người hét xong mình giật mình, mình hét theo ấy, chứ không phải là mình mình hét bởi vì mình sợ đâu. <chuckles>
Ừm hứm. À. À. À. <laughs> Ờ, nhưng mà nhưng mà xem phim ma mà xem đông người thì thấy nó cũng hết sợ rồi, phải hông? Không
<chuckles> <sniffs> Ơ, ơ, thật ra nhiều lúc nó nếu mà mình xem phim ma ở trên máy tính ấy, thì là thật ra thì cũng không sợ đâu. Nhưng mà xem phim ma ở rạp ấy, kiểu, âm thanh nó tốt, màn ảnh nó to, nó hù thì thành ra là đi xem bao nhiêu người cũng vẫn sợ thôi.
Ừm hứm. À. À, vậy hả?
Mình thì mình, à, ít ít khi mình, kiểu, tâm lý cứng ấy, thành ra ít khi bị sợ. Thành ra là đi xem phim ma phải có người người ta là hù mình, người ta làm mình giật mình ấy, người ta hét, bất ngờ người ta hét cái mình bắt đầu hét theo, <chuckles> giật mình theo. Đấy, đấy, kiểu giác nó nó mới vui. Chứ bình thường xem không thì cũng không giật mình mấy. <sniffs>
Ừm. À, ra là vậy. À. À. Giật mình, phải hông? Giật mình theo, phải hông? Ừm. Đúng, đúng. Ừm. Đúng, đúng vậy. Nhưng mà, kiểu, giống như là, sao ta, bạn có nghĩ á là những cái phim ảnh á những cái phim ảnh như vậy á, nó đang góp phần truyền bá cái sự, sao ta, lo lắng và sợ hãi trong xã hội hông? Ví dụ, giống như là, những cái bộ phim nói về, sao ta, động đất sóng thần, thiên tai, à, dịch bệnh chẳng hạn.
À. À, à, ý là nó làm sao nhỉ? À, thực ra thì là Ừm. Thật ra thì mình thấy là những cái bộ phim đấy họ không làm tăng sự lo lắng và sợ hãi trong xã hội đâu, mà nó giúp làm giải tỏa những cái đấy đi. Tại sao? Bởi vì là, ừ, nó giúp mình giải tỏa đi. Bởi vì là mình được trải nghiệm, ý là bình thường bạn hay lo bạn hay lo lắng, đúng không? Hoặc bạn ít khi lo lắng, hoặc là bạn ít khi lo lắng chẳng hạn. Nhưng mà sau khi bạn đã trải qua cái trải nghiệm lo lắng rồi ấy, thì bạn sẽ thường thường có xu hướng là nhẹ lòng đi. Đấy, giải tỏa bớt áp lực đi.
Ừm. Giải tỏa ha, đúng. Đồng ý. Ừm. Ừm. À, có nghĩa là đã có kinh nghiệm trải qua lo lắng cho nên là khi cái sự việc đó mà xảy ra thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, phải hông?
Đúng rồi. Đúng rồi. Hoặc nó giống, kiểu là, bây giờ là bạn, à, có một cái lọ chẳng hạn. Đấy, bạn mỗi lần bạn sẽ tích tụ cái sự lo lắng vào trong cái lọ đấy, đúng chưa? Và một khi là cái lọ đấy đầy là bạn phải bạn phải dùng dùng cái lo lắng đấy đi. Thì là khi bạn xem phim mà bạn có cái tâm lý lo lắng ấy, thì cái lọ đấy sẽ vơi, vơi, vơi bớt đi. Đấy, và giúp bạn giải tỏa stress đi.
Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Cũng đúng, cũng khá là hay. Nhưng mà, kiểu giống như là, sao ta, ờ, ờ, ờ, xem mình thấy, a, những cái bộ phim đó, mình mình cũng hơi sợ ấy. Kiểu giống như là, sao ta, về những cái thiên tai nè, những cái, sao ta, những cái, a, thảm họa thiên nhiên mà mình mình, kiểu giống như là, mình không thể nào, sao ta, ờ, kiểm soát được. Cho nên là mình sẽ có cái cảm giác hơi sợ, ờ, lo lắng về những cái chuyện đó có thể xảy ra. Nhưng mà trong một thể thời gian ngắn thôi, phải không?
Ừm. Như nào nhỉ? À! Chàng trai. <coughs> Như nào nhỉ? À! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Chuẩn đấy. Nhưng mà mình thấy một cái, à, một một một thể loại phim nhá, mình thấy một thể loại phim nhá là, ừm, lại làm, ừm, nó không sợ tí nào! Nó không lo lắng tí nào! Nhưng nó lại nó làm tăng sự lo lắng và sợ hãi trong xã hội. Bạn biết là thể loại phim gì không?
Ừm. Tại vì Mấy cái chuyện đó mình đâu kiểm soát được. Ừm. Phim gì?
Phim drama tình cảm. <laughs> Tại sao? Để mình nói nhá. À, đặc biệt những chị em phụ nữ bây giờ ấy, người ta rất là ngại lấy chồng bởi vì người ta xem phim là: "Uầy, lấy chồng mà toàn m g lấy phải mấy ông vũ phu như này hỏng ấy. Thôi không lấy nữa đâu. <chuckles> Ờ, đẻ con đẻ con toàn phải đẻ mấy con báo như này thôi, chả đẻ nữa." <laughs> Đấy!
<laughs> Ờ. Ờ. Ờ. Đúng. Rõ ràng! Hoặc là nha, kiểu giống như là, có những cái bộ phim là, kiểu giống như, phim, a, phim drama tình cảm mà, kiểu, à, tổng đài á phim tổng tài á. Thì nó lại nhồi nhét cái suy nghĩ vào cho các chị em là, kiểu giống như là, ai cũng suy nghĩ mình là một cái tiểu thư, phải hông? Kiểu, hoặc là một cái nàng lọ lem, phải gặp một cái người tổng tài xứng đáng với mình. Nhưng mà thật ra, kiểu giống như là, làm gì có ở ngoài đời!
Như nào nhỉ? À. Tổng tài, tồng tài, đúng không? Đúng rồi. Mình phải yêu mấy anh tổng tài, đúng không? Đúng rồi, ai cũng điểm 10. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, làm gì kiếm được nhiều tổng tài thế, đúng không? Cả thế cả cả nước mới có vài ông tổng tài mà chị em tranh nhau hết thì đ ai đến lượt ai? <laughs>
Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn! Và, kiểu, giống như là, sao ta, ờ, cái cái phim ảnh đó nó lại, sao ta, truyền bá nhồi nhét cho chị em cái tư tưởng là, sao ta, kiểu mơ mộng về một cái chàng trai nào đó quá hoàn hảo so với bản thân mình, phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi, chuẩn, chuẩn luôn đấy. Đấy, thì là đấy nói ch thì thế mới gọi là phim. <chuckles>
Ừm. Đúng, đúng, nhưng mà bạn thấy, a, nhìn chung cái, à, cái, a, a những cái phim thời nay nè, thì bạn thấy cái cái phim đó khi mà nó nó nó thể hiện như thế nào, khi mà có những cái tình tiết, sao ta, căng thẳng hoặc sợ hãi thì
Ừm. Ơ, như nào nhi? À! Ừm. Thật ra thì là mình thấy như phim đấy là bộ phim nó bánh cuốn hơn ấy. Nó một bộ phim hay đối với mình một bộ phim hay là một bộ phim mình không thể đoán được là cốt truyện nó như nào. Đấy, thứ hai là nó sẽ đưa được mình đi những cái cung cảm xúc như kiểu đi tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống, lúc lộn vòng vòng, vòng vòng. Thì đấy sẽ là một bộ phim hay. Đấy. Đấy, và không có sự lo lắng hoặc sợ hãi gì là, ừm, thì bộ phim đấy nó sẽ không đầy đủ. Đấy, nó không nó không đưa bạn đi hết tất cả các cung bậc của cảm xúc.
Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Đồng ý. Lúc vui lúc buồn phải hông? Hoặc là Ừm. Không hay. Đúng. Đồng ý, đồng ý. À, mà mình thấy nha, bây giờ cái công nghệ thời nay phát triển và, kiểu, giống như là, cái nhà làm phim họ cũng có cái đầu tư chỉn chu ấy, cho nên á là thường những cái hình ảnh, âm thanh, ờ, bây giờ nó, sao ta, rõ ràng, sắc nét và, kiểu, giống như là, nó, sao ta ờ, ví dụ giống như phim ma, những cái chi tiết mà gây hù á thì họ nó làm cho mình thật sợ thật sự và cảm giác mình đang sống trong cái khung cảnh đó luôn, phải hông?
Đấy. À, à. Nó xịn xò hơn, đúng không? <laughs> Ờ. Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy một để ý một một cái vấn đề như này nhá, không phải vấn đề, mà một cái mình hay để ý như này, là nếu bạn xem phim, a, bắn nhau các thứ ấy, thì cái phim ngày xưa ấy, cái phim của những năm 80, 90, 2000 ấy, thì là những cái người mà bị chém hoặc bị bắn ấy, máu nó phun hình tia, tia, tia, tia ấy, nó thành 1 tia. Đấy, như thế nó mới thật, ngoài đời nó sẽ thật như thế. Còn bây giờ trong phim nó chỉ là nổ, nổ ra xong máu một tẹo, tẹo, tẹo thôi, nó tóe, tóe, tóe ra thì thấy là kh không thật mấy. Nhưng mà đến lúc ừ, kiểu như bây giờ, kiểu, cái
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Đồng ý. Ờ. Bây giờ hả? Nhưng mà mình nghĩ á nha, là nó cũng tùy thuộc vào bộ phim mà, kiểu, giống như là, cái quốc gia mà kiểm kiểm, ơ, kiểm dịch ấy kiểm duyệt á.
À. Kiểm duyệt đúng không? Ờ, có khi là tại nó thật quá thế này người ta lại phải làm bớt thật đi tí, đúng không? <chuckles>
Ừ, sợ á, tại vì gây hình ảnh máu me mà, kiểu, giống như là, không có khuyến khích cái độ tuổi á, cho nên là người ta sợ truyền hóa những cái văn ba vô văn hóa như vậy, cho nên là người ta giảm những cái chi tiết như vậy, phải hông?
À. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta phải giới hạn độ tuổi, đúng không? Ừm, cũng hợp lý. Thật ra thì mình cũng thấy một số một số trường hợp như kiểu ở trên phim nhá, nó ảnh hưởng xấu đến, ờ, xã hội, đó chính là họ cho những cái cảnh là học sinh cầm súng vào để bắn bạn học, đấy. Thì là không phải bạo lực học đường mà những kiểu bạn mà những bạn kiểu bị bắt nạt nhiều ấy, xong rồi người ta, ờ, mua một khẩu AK người ta đến lớp người ta sấy lung tung ấy. Đấy, thì cái này rất là rất là nhạy cảm và có thể là khiến những học sinh khác cũng muốn làm thế, đúng không?
Ừm. Đồng ý. Ờ, bạo lực học đường phải hông? Những cảnh bạo lực học đường phải không? Ừm. Đồng ý. Đúng rồi! Đồng ý, rõ ràng luôn. Và, kiểu giống như là, à, kiểu, giống như là, sao ta, cho họ cái cảm giác tiêu cực á. Và sẽ có những cái học sinh mà, kiểu, giống như là, sao ta, à, khi mà lan truyền những cái bộ phim như vậy á là, kiểu, giống như là, có những đứa mà bị bắt nạt và có một ngày nó ức chế quá thì nó muốn từ bỏ tất cả, thì rõ ràng là đương nhiên ừm.
Đấy, đấy, đấy, đấy. Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Rồi, đúng rồi. Đấy, và chưa kể là đến lúc đứa đấy nó xem được nó thấy: "Uầy, cái cảm giác này nó đã thế! Thế mình cũng phải thử phát nhỉ?" Đấy, đấy, đúng hông? "Đằng nào mình cũng có gì để mất đâu."
Ừm. Đúng. Không phải là cảm giác đã, nhưng mà, kiểu, giống như là quá bế tắc, và, kiểu, giống như là suy nghĩ là OK, nếu mà như vậy, mình muốn cảm giác là kết thúc cái bế tắc này và mình không muốn chịu đựng một mình. Mình phải bắt mấy cái đứa mà bắt nạt mình phải trả giá, phải hông? Ừm.
À. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Đấy, chuẩn, chuẩn. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là trong lúc đấy lại vô tình lại lôi theo những người khác, thành ra là nó lại rất là tệ. <laughs>
Đồng ý, rõ ràng luôn, và
Nó giống kiểu là ở ở Việt Nam bây ở Việt N không biết bạn có theo dõi drama bên Việt Nam không nhá. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam nó có một cái vụ gọi là Vạn Hạnh Mall. Ờ, thì là rất nhiều nhiều người đến đấy nhảy tự tử. <chuckles> Thì là trên phim ảnh người ta thấy tự tử nhiều thì người ta cũng làm thế thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, đấy, đấy, đấy. Thành ra nó rất là nhạy cảm.
Ừm hứm. Đúng. Đúng rồi, kiểu, giống như là, mình thấy giống như là, sao ta, vẽ đường cho hươu chạy vậy đó. Ừm. Ừm. Chắc Đúng, không những phim ảnh đâu và, kiểu, giống như là, những cái tin tức xấu, hoặc là phim ảnh họ những cái tình tiết mà, kiểu, giống như là, máu chó ấy, mà nó lan truyền, nó lan truyền một cách rộng rãi, hoặc là, kiểu, giống như, nó viral ấy, cho nên là, kiểu, giống như là, làm cho người ta, gi đặc biệt là những giới trẻ nha nó, và c họ có cái suy nghĩ là, ô, nếu mà mình gặp vô cái trường hợp như họ như vậy thì mình sẽ họ sẽ giải quyết theo cái cách như vậy luôn, phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế là cái này rất là bình thường, đúng hông? Đúng rồi. Thật ra thì mình thấy một cái trên phim ảnh ở Việt Nam ở nước ngoài mình có thấy rồi nhưng mà ở Việt Nam thì chưa được thấy là đó chính là về việc tự tử. Thì là, để khuyên một ngừ đúng rồi, à, để khuyên một người tự tử ấy không tự tử nữa thì nên như nào? Trên phim lại chưa chưa chưa chưa phản ánh rõ cái đấy ra, đấy. Với mình thì là mình nếu mà mình khuyên thì mình sẽ khuyên như này khi bạn tự tử ấy, thì là
Ừm. Ừm. Tự tử hả? Ừm. À, đúng. Ừm.
bạn là người không khổ, nhưng người không tự nhưng người ở lại mới là người khổ, bố mẹ bạn, gia đình bạn, bạn bè của bạn mới là người khổ. Đấy, thì, nếu bạn có ý định tự tử thì tốt nhất là nên làm nó giống, ơ, một tai nạn đi. <chuckles>
Ừm. Đồng ý. Ừm, nhưng mà Đồng ý, nhưng mà thật ra là rõ ràng nha, những cái trường hợp mà cũng phải là xem tùy trường hợp nha, rõ ràng là những cái người mà tìm đến tự tử là những người đã có rất là nhiều bế tắc trong cuộc sống phải hông? Và mình nghĩ là một phần đẩy họ tới cái bi tịch kịch bế tắc đó có khi là một phần cũng là gia đình, cho nên khi mà bạn nói về cái việc mà, sao ta, a, cha mẹ của mình là người bị khổ, thì rõ ràng là người cái người đó lại nói
Đúng rồi, đúng rồi. Bế tắc, rất là bế tắc, đúng rồi. Đúng rồi, cũng hợp lý. Đúng rồi. Thì, mình mình mình đâu mình thì mình đâu có nói là mỗi cha mẹ đâu, đúng hông? Mình sẽ nói bạn bè, s mọi người xung quanh. Đấy, thì mình sẽ nói là người ở người đi là người không khổ nhưng người ở lại mới là người khổ, lúc đấy người ta có thể suy nghĩ lại một tí, đúng không? Đấy. Và thứ hai nhá, ở ở ở Việt Nam một vấn đề như này là cái vấn đề bác sĩ tâm lý lại không không phổ biến, gần như không có. Nếu bạn bây giờ bạn bảo là
Ừm. Đó. Đúng rồi. Đúng, nhưng mà ừm. Đồng ý, hông, có rồi đó nhưng mà không phổ biến thôi.
đấy, đấy, đúng rồi, nếu bây giờ bạn giới thiệu với mình ấy, ở Việt Nam bạn bảo mình là bác sĩ tâm lý, người ta sẽ nghĩ là "Uầy, thằng này ở viện tâm thần", <chuckles> đúng không? Đấy, đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm. Ừ, rõ ràng luôn. Với lại là, sao ta, kiểu, giống như là, ở Việt Nam mình hơi xem nhẹ, phải hông, xem nhẹ về vấn đề tâm lý.
Đấy, đúng rồi, hơi xem nhẹ, đấy. Thành ra là người ta không có rõ cái quy trình là bây giờ một người tự tử thì phải xử lý như nào, đúng không? Như ở Mỹ chẳng hạn, thì bạn sẽ thấy là một người muốn tự tử người ta sẽ cho thuốc, gọi là thuốc chống trầm cảm, và cái thuốc này sẽ làm người ta là bớt cái cảm giác trầm cảm đi và bớt muốn tự tử đi. Để cứu một người bệnh, đầu tiên người ta phải sống trước đã, đúng không?
Đồng ý. Đúng. Ừm. Đồng ý. Đúng. Đồng ý luôn, bạn làm, a, nói bác sĩ tâm lý làm mình nhớ hồi xưa mình cũng muốn đi làm bác sĩ tâm lý đó, nhưng mà mình nghĩ là, sao ta
Đấy, đấy, đấy, đấy. Uầy, thật ra là nếu mà ở Việt Nam có ngành đấy, hoặc là lúc đấy mình mà biết có ngành theo được ngành đấy thì mình mình cũng đi học bác đấy, đấy, mình lại có biết đâu?
Ừm. À, có ngành đó nha. Hồi xưa là mình họ mình tìm hiểu là có cái ngành đó, nhưng mà, kiểu, giống như là, mình nghĩ là cái cơ hội nghề nghiệp không nhiều.
À, nó lại không phổ biến. Đúng rồi, hoặc là nó không kiếm được tiền, đúng không? <laughs>
Đúng, cho nên là đó là lý do vì sao mà mình không học cái ngành đó.
Đúng rồi. Mình mình nếu mà nhỏ thật sự là mình, à, giả sử như mình mà ở bên Mỹ chẳng hạn, mình sẽ có khả năng là mình sẽ theo ngành đấy bởi vì mình rất là thích, ờ, nghe và phân tích cái câu chuyện của người ta ấy. Đấy.
Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Thì, à
Đúng, mình học hỏi, mình cảm thấy ơ, bạn nói đi, bạn nói đi!
Ừm. Theo bạn á thì à nếu mà như vậy á thì làm sao để mà, sao ta, phim á, vẫn hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, ờ, có kiểu, giống như là, mình xem phim mà bị ít ảnh hưởng tiêu cực về cái bộ phim đó, đặc biệt là giới trẻ.
Như nào nhỉ? À! À, thật ra thì đặc biệt giới trẻ thì là đầu tiên là nếu xem phim ấy thì phải xem lựa theo độ tuổi, đúng không? Thì bạn bây giờ bạn, à, bạn chưa mười tám thì bạn xem những cái bộ phim máu me của 18 thì nó không phù hợp. <laughs>
Ừm. Ừm, đúng, đúng, cái này rõ ràng luôn, nhưng mà Nhưng mà rõ ràng ở Việt Nam là sao ta, không có không có cái sự kiểm duyệt, ờ, sao ta, nghiêm trọng, phải hông? Ừm, đặc biệt là
Đúng rồi, đúng rồi, rất là khó! Đúng rồi. Cái đấy thì thực ra đấy là phải để bố mẹ h và nhà nước đúng rồi, bố mẹ và nhà nước, ưm, hỗ trợ thôi, bố mẹ và nhà nước để ý tuyên truyền về cái đấy thôi, còn lại thì rất là khó.
Đặc biệt là internet á, đặc biệt là trên mạng á! Ừm. Ừm. Đồng ý luôn.
Đấy.
Rồi.
Thì nếu mà người lớn thì mình có một cách như thế này nữa là mình phải tìm hiểu kỹ trước khi, ờ tìm hiểu kỹ những cái, à, những cái sự kiện của xã hội. Mình phải hiểu rõ là vấn đề này tại sao nó lại thế, đúng hông? Và tại sao nó không thế. Và từ đấy mình ra được cái, gọi là, góc nhìn riêng của mình và mình xem phim nó sẽ đùng một góc nhìn riêng khác, đấy. Cái quan điểm mình như thế thôi. Không biết là bạn như thế nào? <chuckles>
Ừm hứm. Đồng ý. Đúng rồi. Đồng ý luôn. Chính xác và không những không những vậy, mình nghĩ, á, nha là cái kiểu, giống như là, sao ta, khi mà, à, xem phim ảnh á, thì, kiểu, giống như là, nên cái người xem phim đó là nên có một cái, sao ta, cái giới hạn rõ ràng và phải ừm, kiểu, giống như là đâu biết được là cái nào là phim và cái nào là đời thực, cái nào nên áp dụng và cái nào không áp dụng, phải hông? Ừm.
À, à. À, cái filter, đúng hông? Ờ. À, đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng rồi, nó giống kiểu là mấy ông đi tán gái cứ bắt chước mấy câu tán gái trên phim là hỏng. <laughs> Cứ, kiểu như cứ, kiểu, lâu lâu là "Ng-ng-người đẹp cơm nước gì chưa?" Nó hỏng ngay. <laughs>
Ừm. <laughs> Đúng, rõ ràng luôn, và và cái chuyện đó là Nó. Đúng, đúng, đúng. Thì mình nghĩ á nha là sao ta? Khi mà xem phim như vậy á thì, kiểu, giống như là, sẽ có những cái hình ảnh tiêu cực, phải hông? Những có có có những cái, sao ta, ờ, luôn luôn là x-xem phim thì nó sẽ có truyền bá cả ảnh hưởng tiêu cực và ảnh hưởng tích cực, phải hông? Nhưng mà, cái người xem, á, là nên có một cái nhận thức, một cái tư duy nhất định để mà đúng rồi, đâu là phim mà, kiểu, giống như là nếu mà cái bộ phim đó sai á nha, nhằm phim đâu phải bộ phim nào cũng đúng đâu, có những cái bộ phim sai thì họ cũng có một cái tư duy để họ phân tích: "À, cái bộ phim này là sai," phải hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, thì là lúc đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đâu là đâu là thật, đâu là phim, đúng hông? À. Chưa biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn luôn, chuẩn luôn. <laughs> Hoặc là nó sai ở đâu, sai chỗ nào, đúng hông? Đấy.
Ừm. Cho nên là đúng, rõ ràng, cho nên là cái việc mà phát triển tư duy đó, thì, nó nên được giáo dục trong nhà trường.
À, đúng rồi, đi đường giáo dục nhà trường à? Thật ra thì là cái đấy cũng cũng hay, cũng đúng.
Bạn Ừm, nhưng mà hiện tại là bạn có thấy là ờ, bạn có thấy là nhà trường đang dạy về cái kiến thức về, ờ, sao ta, cái kiến thức nhiều hơn, kiểu, kiến, ơ, kiến thức, ờ, kiểu giống như là, khoa học đồ đó.
Ờ, đúng rồi. Lý thuyết, đúng hông? Đó là lý thuyết nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn là thực tế, đúng hông? Đấy. Thì thật ra thì cũng đúng thôi.
Ừ. Ừ. Đúng rồi, mà trong khi á mình nghĩ là dạy học sinh những cách là, sao ta, tự vận dụng cái tư duy, kiến thức bản thân, tự vận dụng tư duy, phát triển tư duy, thì cái cái cái cách dạy đó mới là hay hơn, phải hông? Ừm, đúng rồi.
Ờ. Nó phù hợp, như thế mới phù hợp, đúng hông? Thì là bớt là bị lậm phim ảnh đi. <laughs> Nó thực tiễn hơn, đúng rồi. Ờ, thì hôm nay rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ về ch-chủ đề này nhá, nó rất là thú vị.
Đúng rồi, đó, chính xác luôn. OK, cảm ơn bạn về Đúng rồi, cảm ơn bạn nha. Chào bạn nha. Chúc bạn một ngày tốt lành. Bye.
Bye bye.